देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई में आपके बच्चे का आत्मविश्वास बने, तो उसको सुनने की आदत डालिए। बजाए इसके कि आप हर वक़्त अ, उससे कहते रहें आप उसको भी तो एक बार सुन के देखिए आप उसको ढंग से सुनने की कोशिश करिए कि आख़िरकर उसके मन में क्या चल रहा है? आप उसके मन को 1 बार टटोल करके देखिए। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो शायद उस बच्चे की जो 70% झिझक है, वो वही खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसे भरोसा चाहिए, उसे चाहिए भरोसा कि अगर वो कुछ कहेगा तो उसके माँ-बाप सुनेंगे, उसके माँ-बाप यक़ीन करेंगे, उसके माँ-बाप सही सलाह देंगे, है ना? लेकिन जब वो देखता है कि अरे मैं तो कुछ भी कहता हूँ म घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि अरे तुमसे तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, तुमसे तो उम्मीद ही ऐसी थी, तुम तो हो ही बेकार। तो देखिए ये 2 अलग-अलग तरीके के परिवेश हैं और इन इनका बहुत अलग-अलग तरीके से बच्चे की जो मानसिकता होती है उस पर असर पड़ता है। इसके साथ ही देखिए बच्चे के जो छोटी-छोटी जीत होती है, बच्चे के जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती है आप उनको अ, कहीं न कहीं देखिए सेलिब्रेट करना शुरू करिए। तो बच्चे को लगेगा, कि भले ही छोटी-सी जीत सही लेकिन मेरे घर वाले उससे भी बहुत खुश होते हैं मुझसे अ, मेरे लिए बहुत खुश है इससे। तो देखिए कहीं न कहीं देखिए कितना प अ, सकारात्मक मानसिकता उस बच्चे की होगी, और देखिए आख़िरी में जो बात कहना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुनने वाले को भी कहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से रखिए, कि तुलना मत कीजिए। जब आप बच्चे की तुलना करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आपने अपने बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो 50% वहीं घटा दिया, क्योंकि देखिए आत्मविश्वास ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीक़ा है मैं कहूँगा फ्यूल है, एक तरीक़े का ईंधन है, जिससे कि बच्चा आगे बढ़ेगा और अगर वो ईंधन कम कम होता जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो कहाँ तक आप गाड़ी लेकर के जाइएगा। मतलब क्या डग्गा मार गाड़ी कहाँ तक जाएगी, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप इन चीज़ों को समझें।
हुँ, काफ़ी सही सुझाव है, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, एकदम, एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनेंगे, बिल्कुल, हाँ, हाँ। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। बहुत खुश हुए हैं बिल्कुल, हुँ, हुँ, बिल्कुल। बहुत सही। बहुत सही बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है ये, हुँ। हाँ, ये तो है। बहुत सही। <laughs> हाँ, वही तो बहुत सही, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, और ये जो आपने बातें कीं काफ़ी ज़रूरी थीं और बच्चों के बारे में ये जो वार्तालाप हुई हैं बहुत महत्वपूर्ण भी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी।